Ähm, ja, da gibt's ganz viele verschiedene Anzeichen, ähm, und ich glaube, es kommt auch so bisschen immer auf die Form vom Stress an, ne? Es gibt ja natürlich es gibt positiven Stress, es gibt negativen Stress und es gibt natürlich Sachen, die sind super, super überwältigend und dann gibt's Sachen, die sind minimaler überwältigend, aber so im Allgemeinen, also, ich sage mal so, verschiedene Anzeichen für mich sind zum Beispiel, ähm, Kopfschmerzen, äh, einfach, dass ich merke, ich bin irgendwie so, wie soll ich das sagen, festgefahren und kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Also, wirklich so 'ne Gesundheit <laughs> eine Konzentrationsschwäche, ähm, oder auch teilweise einfach komplett, ähm, übermüdet, oder auch zum Beispiel, ähm, wenn man merkt, ne, man ist irgendwie, äh, negativ, oder hat sogar teilweise auch Bauchschmerzen, ja? Also, es kommen wirklich gibt verschiedene Symptome.
Ja. <coughs> Hui ui ui. <chuckles> Mhm. Ja. Ja. Denkst du, manche Sy von den Symptomen sind, ähm, mehr physisch und manche sind vielleicht auch so, ähm, ja, äh, wie sagt man, psychosomatisch?